أنا في موضوع كده شاغلني الفترة دي، وبصراحة ومضايقني، وعايز أتكلم معاكِ فيه كده ب تنصحيني أعمل إيه؟ أنا بقى لي فترة كده حاسس إن أنا آآ بقيت مهمل شوية في موضوع التمارين الرياضية، إن أنا آآ ما باتمرنش زي الأول والموضوع دا ح بدأ يأثَّر شوية على آآ لياقتي آمم آآ أنا قبل كده كنت على طول مواظب على الرياضة الش الgym على طول باروحه حوالي آآ من 5 أيام ل6 أيام في الأسبوع، ما ب ما بابطلش خالص، بصي يعني حتى آآ مهما كنت مثلًا في أيام مشغول فيها وكده أنا كنت ب باروح الgym على طول آمم والموضوع كان حلو بالنسبة لي والدنيا لذيذة و و ومحافظ على لياقتي بقى كلها والتمارين و وكل حاجة آآ، فجأة بقالي حوالي تقريبًا شهر كده الموضوع بقى يعني صعب عليَّ شوية إن أنا حاسس إن أنا آمم تقريبًا بصي ممكن أروح يومين 3 في أسبوع رحت فيه يوم واحد فال ال الف الحاجة دي بصراحة مش عارف حاسس إن أنا واحدة واحدة كده ممكن اللي ممك أبطل أروح بقى خالص وال أنا مقلّق من الحتة دي بصراحة يعني ال الموضوع بقى حاسس إن أنا بقى عندي شغل كتير أوي و وكمان يعني المسؤوليات بتاعة البيت وال وال بيطلبوا مني حاجات كتير برضه في البيت، فالموضوع بقى صعب عليَّ حاسس مش عارف إن أنا أوفق بينهم يعني فعايزِك تنصحيني كده أعمل إيه؟
امم. حلو أوي. امم. ياه! أيوه فاهماك. اهم. فاهماك. فاهماك طبعًا يعني أكيد فكرة إن أنتَ عندك مهام كتيرة أو مسئوليات كمان كتيرة، ده هيبقى مشكل عليك ضغط فعلًا أو ضاغطك دايمًا وموتّرك إن أنتَ مش عارف توازن بين التمارين أو الgym أو أي هواية أصلًا عندك، وبين برضو آآ أسرتك أو بيتك أو كده أنا فاهمة ده كويس أوي. بس خليني أفهم منك أكتر يعني أنتَ دلوقتي أصلًا آآ ال الروتين اليومي بتاعك عبارة عن إيه؟ يعني بتشتغل مثلًا من الساعة كام لكام؟ آآ إيه أصلًا الأوقات اللي أنتَ بتبقى فاضي فيها شوية بيبقى مش عندك حاجة؟ يعني فهّمني أكتر كده الروتين اليومي بتاعك عامل إزاي؟
بصّي هو أنا آآ باشتغل آآ 6 أيام في الأسبوع، باشتغل آآ الصبح من الساعة 8:00 ميعاد شغلي، بس بانزل طبعًا الساعة 7:00 يعني، آآ ف وبارجع المفروض الساعة المفروض إن أنا يعني الط الشغل بتاعي الطبيعي إ إن أنا بارجع الساعة 17:00 ال المغرب كده، آآ بس أنا الفترة دي امم في شوية مشاكل كده في الشغل فبقينا نتأخر شوية آمم بقيت بارجع الساعة حوالي من أوقات 19:00 أوقات 20:00 في يوم رجعت الساعة 21:00 آآ فمش على طول يعني، ف لكن ده ده مش الطبيعي هو الطبيعي إن أنا المفروض ان أنا أرجع الساعة 17:00 آآ طبعًا بعد ما ارجع البيت بقى باشوف بقى البيت يعني آمم، آآ في عايزين في في حاجة في البيت عايزين نعملها آآ ممكن آآ أنزل مثلًا أشتري طلبات للبيت، آآ الولاد لو عايزين في و واجبات عليهم وكده الدراسة فتحت دلوقتي بقى فمحتاج مثلًا مذاكرة، فبرضو بتاخد وقت شوية برضو على ما أنا أذاكر لهم على حسب بقى، يعني ممكن حسب والدتهم بارجع ألاقي ممكن في أوقات بالاقي إن والدتهم بتبقى اليوم كان لذيذ وحلو ورايق بالنسبة لها، فهي عملت معاهم الواجب وذاكرت وخلاص، فبارجع بيبقى اليوم حلو ولذيذ أيام تانية بتبقى وراها شغل كتير في ال في البيت وكده مضغوطة فما بتعملش، تقول استنوا لما باباكم ييجي. فطبعًا آآ باضطر إن أنا آآ أذاكر لهم وأحل معاهم الواجب. فبرضو الواح يعني إيه؟ آآ ال ال الم ال على حسب الوقت مثلًا، على حسب الواجب اللي معاهم والكلام ده بياخد مني وقت قد إيه؟ آآ بعدها بقى كنت المفروض إن أنا كنت مضبط معاد لل للgym يعني أنا قبل كده آآ كنت بارجع على طول الساعة 17:00 يا دوب مثلًا يعني أ أخد أخد shower كده وأقعد أريح شوية وبعد كده أنزل الgym على طول وبعد كده أرجع أتغدى معاهم. اللي هو هيكونوا مثلًا ز جهّزوا الغدا وكده. للأسف دلوقتي باقول لِك عشان المشكلة بتاعة مواعيد الشغل اللي هو أنا بقي أوقات بقيت بارجع متأخر. آه مواجيد مواعيد الشغل برضو اللي هو ما بقيتش أرجع الساعة 17:00 بالضبط أوقات بقت 19:00 18:00 20:00 أوقات 18:00 ده غير إن أنا آآ، آآ ف بصّي أنا بارجع بقى مش عارف اللي هو م طب آآ قبل كده كنت أنا مضبط المواعيد شوي كويس يعني مثلًا ها هانزل، هارجع، هاروح الgym بعد كده هارجع تاني هاتغدى وهاقعد مع الولاد بقى لو عايزين يحلوا حاجة. بالضبط. دلوقتي لأ، الدنيا بقت صعبة شوية اللي هو م مش مش هينفع لو أنا جيت اتأخرت شوية لو آآ عايز أنزل أروح الgym كده مش هاذاكر للأولاد، طب ولو رُحت وقعدت ذاكرت للأولاد كده مش هاروح الgym فم مش عارف أنظمها بصراحة يعني حاسس إن أنا ب باحاول إن أنا أضغط شوية الوقت اللي هو يعني أحاول آآ أذاكر لهم مثلًا عارفة حاجة كروتة كدة بس مش عارف باحس إن الموضوع ده غلط يعني مش مش هينفع أعمله، يعني طب ه هأثّر على مستقبلهم وكده يعني.
امم. أكيد. بتبقى مضغوط. أكيد. أكيد طبعًا. كوي برافو حلو أوي. امم. مواعيد الأولاد برضو امم. أيوة صعبة فعلًا. امم. كان المواعيد ثابتة شوية. امم امم. أيوه فاهماك. امم. أيوه. فاهماك صح. هي حاجة مهمة مش هينفع تقصّر فيها يعني شوية.
بالضبط، فعشان كده باجي على على نفسي بقى، باجي على التمارين الرياضية، شايف إن هو لأ، يعني هو الأولاد أهم.
أكيد أنا م طبعًا فاهمة ده كويس، يعني فكرة إن أنتَ تبقى مسؤول عن حاجة معينة تجاه أولادَك أو كده أو مسؤولية مش هيِّنة خالص، يعني إن أنتَ تذاكر لهم أو تتابعهم أصلًا في الواجبات أو المدرسة أو كده، ده فعلًا هيبقى ضاغطَك شوية ومحسسَك إن في مسؤوليات كتير وراك، مش بس الشغل أو مش بس إن أنتَ، آآ مثلًا نازل تشتغل برضه وبترجع متأخر أو التمارين أو كل ده، يعني هتبقى فعلًا في حاجات كتير أوي في اليوم محتاجة إن أنتَ تركز فيها كمان، فده هيبقى مشتتك. أنا فاهمة ده كويس. طب أنت أصلًا كنت بتحب إن أنتَ تروح الgym؟ هل مثلًا بسبب حاجة معينة، يعني كنت مثلًا عايز تخسر وزن والّا عايز مثلًا تظبط اللياقة شوية أو كده؟ يعني فهمني أكتر، كان إيه الهدف برضه من التمارين أو من الgym؟
بصي، هو أنا محافظ على بصي عشان الواحد كبرت بقى وكده، فالواحد أنتِ عارفة الواحد كل أمّا يكبر شوية لازم، آآ يحافظ على شوية لياقة بدنية. أنا- للأسف- شغلي كله قاعد في مكتب، ما باتحركش من المكتب يعني معظم اليوم، آآ قاعد ما فيش شغل بدني خالص، الشغل كله وأنا قاعد على المكتب وكمبيوتر بقى أو أعمال مكتبية وورق وبس. ف يعتبر ما باتحركش، أنا آخري حتى لما ب بارجع من الشغل، آآ وأروح الشغل بيبقى بالعربية، م اللي هو حتى ما بامشيش مثلًا أو كده، ال البيت نفس الكلام، أسانسير، فما فيش حركة. فمع الوقت يعني، الم الموضوع ده م يعني آآ يعني ح يعني قبل ما أروح الgym وكده، ابتديت أحس إن أنا، آآ بقيت كسلان شوية، عضلاتي ابتدت أو فقرات جسمي ابتدت تتعب شوية، فلأ، قلت يعني آآ، لأ، قلت: "لأ لازم أروح الgym بقى." إن أنا أحرك نفسي شوية يعني، م آآ أبدأ أحرك نفسي. وفي نفس الوقت برضه اللي هو آآ أعمل زي فورمة حلوة للجسم اللي يبقى شكل بدل الترهلات والكلام دوَّة اللي كل أما يكبر الكرش برضه، مش عايز كرش يطلع لي. فال ال هو أنا كنت محافظ على كده بصراحة، يعني بصي مش عايز أقول لِك إن أنا باضغط على نفسي بقى وباربي عضلات كبيرة و وهو باعمل فورمة، لأ، بس على الأقل يبقى معقول اللي هو ما يكونش آآ ب باكونش كسلان يعني شوية، باحس برضه أنتِ عارفة آآ، يعني أنشَّط الدورة الدموية كده في جسمي، بدل ما أنا قاعد يعني.
أيوه. آه. أيوه. حلو أوي لأ، فعلًا يعني براڤو عليك، أنا باحيِّيك فعلًا على تفكيرك ده. يعني واضح إن أنتَ فعلًا مُهتم بصحتك البدنية، وإن أنتَ برضه عارف إن أنتَ مثلًا الشغل ممكن يأثّر عليك لما تقعد كتير أو كده، ففعلًا فكرة التمارين هنا هتبقى كويسة جدًا فعلًا. بس خليني أقول لَك، إن أنتَ ممكن مثلًا تبقى محتاج إن أنتَ فعلًا تجرب، آآ حاجة مثلًا معيّنة إن أنتَ مثلًا إيه، بدل ما تقول مثلًا، إن أنتَ كنت كل يوم تروح الgym لأ، حدِّد مثلًا 3 أيام مثلًا، منهم يوم يبقى أجازة للمدارس بتاعة الأولاد، يعني مثلًا يوم الجمعة أو يوم السبت، لو هم بياخدوا السبت أجازة، يعني شايف إن ممكن مثلًا أنتَ تختار 3 أيام بدل ما تنزل كل يوم برضه، لأن برضه ده هيبقى مشكِّل عليك ضغط كبير، وبرضه الاستمرارية هتبقى أقل شوية. يعني أنتَ لما تضغط نفسك إن أنتَ لازم تنزل ال7 أيام في الأسبوع كله أو إن أنتَ مثلًا لأ، ما ينفعش، لا هم 7 أيام، لا إمّا مش هانزل خالص، أو مش هاعرف أواظِب، ده برضه هيبقى موترَك دايمًا ومشتتَك ومش مخلِّيك تعرف تستمر. فأنتَ نقِّي 3 أيام، ال3 أيام دول مثلًا يبقى منهم يوم الأجازة زي ما قلت لَك، واليومين التانيين تتفق بقى مع ما مع والدتهم إن اليومين دول هم هي تحددهم الأول، عشان مثلًا تبقى عارفة الواجبات اللي هي مثلًا هتعملها معاهم اليومين دول. بحيث إن لو في مثلًا، اليوم ده مثلًا في مادة معينة هي مش بتعرف تذاكرها لهم وأنتَ اللي بتذاكرها لهم، خلاص يبقى نَقِّي اليوم التاني اللي فيه المواد اللي هي بتعرف تذاكرها لهم. بحيث إن أنتَ تبقى متفق معاها على شوية قواعد كده وخلاص، أنتم حافظين إن اليوم ده هي اللي هتعمل الواجب معاهم مش أنتَ، فأنتَ خلاص آآ تخلّص الشغل، تروّح مثلًا تشوف هتعمل إيه مثلًا أو تحضَّر حاجتك وتقوم نازل بقى، مش هتهتم برضه إيه، بفكرة الواجبات وكده، أنتَ عارف خلاص إن دي مسئوليتها اليوم ده. فشايف إن الحل ده ممكن ينفع شوية والّا صعب؟
لأ بُصّي، هو آه يعني. إن حتة إن أنا أقسم الGym إن أنا أقلل المواعيد بتاعة الGym كده. آآ، ل3 أيّام بس بدل 5. هو هو فعـلًا هو ده الطبيعي إن أنا اعمل كده يعني غالبًا زي ما قُلت لك ما عنديش وقت أصلًا، فده ممكن يكون حل كويّس يعني. حتة إن أنا أروح برضو يوم ال يوم الجمعة مثلًا يوم الإجازة بتاعة ال الولاد. إن أنا مش هاذاكر لهم وكده. ده يوم دي حاجة كويّسة يعني، عايز أقول لِك إن أنا قبل كده أصلًا ما كنتش باروح الجمعة. يعني أنا الجمعة دي كنت سايبها إن أنا أقعد مع الولاد بقى، وقاعد مثلًا هنخرج، هنروح في أي حتّة. فاللي هو كنت باخد الإجازة بتاعتي كنت باروح 5 أيّام. فدي حل حلو إن أنا أروح ماشي، يعني أبدأ أفكّر بقى في الأيّام اللي هو ال ال ال الفاضية اللي أنا ممكن أروح في الGym. آآ، فماشي ممكن أعمله يوم الجمعة، وأشوف يوم تاني، وبصراحة الحل التاني حتة إن أنا آآ، أضبط مع مراتي يعني ال إنّها تسيب لي يومين بقى إنّه هو تبقى مذاكرة للولاد. لا أنا يعني آآ، باذاكرهم ما باذكرش ليهم في الأيّام دي، إن أنا أروح الGym. آآ، بس بصراحة يعني إيه <chuckles> مش عارف عشان أنا أوقات كده باحس إن أنا لمّا أجي أتكلّم معاها في الحتّة دي، آآ، ب بتيجي ترمي عليَّ كده: "أنت أنا أنا طول اليوم مش مشغولة في البيت، ومفحوتة في البيت، و وشغل البيت كلّه تنظيف وكده وك وأنت جاي مستكترعلى ساعة والّا ساعتين بتوع الولاد." فمش عارف يعني إيه، <chuckles> يعني ممكن أقولها إزاي ب بصنعة لطافة كده بحيث إن هو ما يحصلش مشكلة وتتقبل آآ الكلام يعني؟ امم.
آه. بالضبط. إمم. آه. أكيد. بُصّ أنا فاهماك. آآ، هاقول لك بُصّ الصراحة الوضع ده فعلًا حتبقى فعلًا إن أنت فكرة إن أنت برضو تشيلها مسؤوليّة مثلًا أكتر، أو إن أنت حاسس يعني إن هي مش هتتقبل الموضوع، وهتحسسك إن لأ دي مسؤوليتك، وإن هي مثلًا طول اليوم من هنا لهنا لهنا برضو. أنا فاهمة ده كويّس أوي. أنت ممكن بقى تتفق معاها على حاجة حلوة أوي. تقول لها مثلًا طب خلاص في يوم مثلًا أنت اختاريه من الأسبوع مثلًا تسيبي لي الأولاد مثلًا لو همّ كبار بقى، وهي ما فيش مسؤوليّة معيّنة هي بس اللي بتعرف تعملها مثلًا ليهم، أو كده. تقول لها لأ خلاص سيبيها لهم سيبيهم خالص وانزلي مثلًا نقي يوم كده تخرجي أنتِ فيه مع صحابك، تنزلي لوحدك فيه، خدي مثلًا برضو- زي ما بيقولوا كده- quality time لوحدك بعيد عن المسؤوليات، وبعيد عننا، وبعيد عن مسؤوليات البيت أو كده. بحيث إن هي برضو تبقى فاهمة إن أنت ه برضو هتبذل مجهود يعني في المقابل، إن أنت إنّها برضو تشوف مثلًا هواية معيّنة هي بتحب تعملها، تخرج لوحدها حتّى من غير أي حاجة، من غير ما تبقى شايلة هَم بقى الأولاد، ومين لبس، ومين أكل، ومين ما اعرفش إيه. فبرضو النقطة دي ممكن تتفق معاها، بحيث كأنّك يعني برضو هتبذل مجهود عشان هي برضو إيه، تاخد وقت لنفسها، فأعتقد إن هي وقتها ممكن توافق شويّة. والّا أنت إيه رأيك؟
آه بصراحة دي فكرة حلوة بصراحة. يعني هي لأنها أوقات كتير كانت بتطلب مِنّي الحتّة دي. بس أنا يعني كنت باقول بارُد اللي هو آآ، لا يعني مش فاضي، ووقت الشغل، والكلام ده، وبيني وبينك مكسل بصراحة يعني. فـلأ، يعني آآ الفكرة دي حلوة. خصوصًا إنّها كانت عايزاها من زمان، فأنا لمّا أقول لها ماشي، ممكن أتفاوض معاها على الحتّة دي، اللي هي يوم وأنا يوم. <chuckles> ف أنا شايف الفكرة دي حلوة بصراحة يعني، فهاعملها وهاقول لها عليها. آآ، أنا بجد متشكّر جدًا ليكِ على نصايحك، وفكرتك الحلوة دي، وبصراحة هاطبقها يعني، وإن شاء الله تنفع معايا. شكرًا جدًا ليكِ.
براڨو عليك. لأ، براڨو عل العفو على إيه؟ أنا موجودة أي وقت لو احتجت أي حاجة.